Ja, schau, da hast du doch jetzt eigentlich 'ne ganz gute Richtung, in die du gehen kannst. Kannst ja auch experimentieren, ne? Ob's dann jetzt die Männergruppe wird oder ob du erst mal alleine mit Natur startest oder doch 'n paar Freunde für 'n paar Tage zusammen bekommst oder spä ne? Dann schon mal in Vorbereitung später mit deinen eigenen Kindern, ne? Wenn du Familie vergrößern willst. Also, es gibt ja so viel, ne? Wenn du jetzt erst mal mit dieser neuen Energie anfängst, da 'n bisschen zu brainstormen so, ne? Werden dir ganz, ganz viele Gedanken kommen und ja auch dann Begeisterung, das wieder zu starten und ins Leben zu holen. Und du wirst merken, es gibt doch so viele andere mit den gleichen Bedürfnissen letztendlich.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Allein schon da abends irgendwo an 'nem Lagerfeuer sitzen, ist schon ist schon awesome, ne? D da, also da hab ich schon Bock drauf. Einfach mal wieder riechen, so, vielleicht auch mal 'n bisschen frieren, ist auch nicht schlimm, kann man wohl mal machen. Also, bri bringt einen ja, bringt einen nicht um, also. <giggles> Einfach mal so 'n bisschen, äh, ja, ja da sind also, ich bin einfach so 'n bisschen in meiner Bequemlichkeit und in dem Alltagstrott bin ich so 'n bisschen gefangen. Du hast mich da jetzt wieder so 'n bisschen rausgeholt eigentlich, und, äh, ich meine, ich bin ja mit meinen Jugendgruppen-Kindern damals auch genau und so was habe ich ich habe das ja organisiert. Also, im im Prinzip müsst ich einfach nur weitermachen, nur halt ohne den Verein.
Ja. Mhm. Ja. <giggles> Genau, kann man auch mal machen, ja. Der Winter kommt. <giggles> Ja. Mhm. Absolut. Und vielleicht dann mit mit Älteren oder so, also halt mit mit Gleichaltrigen statt mit Kindern, weil also ne? Kannst du natürlich auch irgendwann machen, klar, da musst du dann wieder natürlich bestimmte Gesetzmäßigkeiten vielleicht erfüllen. Insofern ja, eben. <chuckles> Ja, genau.
Ja. Ja. Das stimmt. Genau. Absolut. Na ja, Kinder nicht mehr. Ne, habe ich Angst vor, habe ich zu viel Respekt. Vor allem, es ist ja die die Zeiten haben sich gewandelt. Ähm, das ist einfach, äh, heutzutage ich, äh, meine, ja also das sind das sind so Sachen, da, ähm, möchte ich n überhaupt, ne keine Bezug zu haben zu Kindern, weil ich einfach Schiss vor den Eltern habe, nicht vor den Kindern. Und, ähm, das müssen dann andere machen. Also, da habe ich zu viel, äh, gesehen und erfahren in meiner in meiner Laufbahn als Leiter.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja und schau, und umso klarer ist es, da re richtet es sich nicht mehr hin, sondern woanders hin, ne? Also, super cool. Dann wünsche ich dir natürlich, dass du richtig in diese Energie kommst und da jetzt wieder aus der Bequemlichkeit rausfindest, wie du ja selber so schön gesagt hast und mal schauen, was dann so Neues in deinem Leben passiert. Das ist doch super.
Ja. Mhm. Genau. Richtig. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Denke ich auch. Ich glaub wirklich, dass ich, ähm das hat wirklich geholfen. Ich danke dir. Auch, dass du so schön zugehört hast und das genau verstanden hast. Das hat mir gut getan, ne? Dann wünsch ich dir alles Gute und wenn ich noch mal 'n Problem habe, komm ich einfach wieder. <giggles>
Ja? Mach das gerne und ganz viel Spaß dir. Viel Erfolg.